Oo, nilalamon ka na. So parang sabi ko, "Teka, nilalamon na ako. Kailangan ko munang huminga." Gaya ng sinabi mo self-care. Sige, mag-aano muna ako ng libangan, papahinga muna ako sa nakaka-stress na kung ano man ito, di ba? So yun. Yun yung mga isang sitwasyon kung kailan, alam mo na, na te, ops. Baka ikaw ay matuluyan. Oo, baka masiraan ka ng bait, ganiyan. So, ginagawa ko, ayun, edi sige, ah, ano muna ako, kumbaga i-divert muna yung atensiyon. Di ba?
Mm. Mm. Hmm, mm. Oo. Magpahinga muna. Oo. <chuckles> Mm. Mm. Divert ang atensiyon lalo na 'pag overthinker. Ako naman, ah, para sa'kin, ah, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina self-care. Hindi talaga dapat aalisin yung self-care sa sistema natin. So, isang paraan diyan kagaya ng sinabi mo pahinga muna, di ba? Para makapag-unwind, ah, 'pag nakikita mo nang medyo na-o-overwhelmed ka na, relax-relax 'pag nabu-burnout ka na. Ay, ako, minsan, ah, dinadaan ko sa kain, 'pag na-stress na ako, kain muna ako ng masarap na pagkain, kape, di ba ice coffee, di ba ayan. O kaya 'pag kung may oras ka at pera kang mag-beach, puwede ka muna mag-file ng leave, mag-travel ka muna, staycation, para wala kang iisipin talaga na problema. Kailangan kasi ma bigyan mo rin ng ng oras yung sarili mong mag-isip.
Tama. Mm, ikaw? Mm. Oo. Ayan, relax-relax. Mm. Hmm. 'Yan, burnout. Ayan, oo. Mga stress ano, relievers. Mm. Oo. Ayan. Naku, grabe 'yang dagat, oo. Mm, totoo 'yan.

Oo, 'yong ano natin hindi tayo basta-basta nagbibitaw ng mga salita. Kumbaga, parang sa 'yo maliit na bagay lang, pero sa kaniya ,do'n sa may prob problema, malaking bagay. So parang ay 'yong 'yong wag mong isipin, gina isi inaano mo na siya, pinapaiksi mo na, 'di ba? So gano'n 'yong epekto no'n, parang wag mo na isipin, eh, 'di parang, ano, maaaring umisip ka na lang ng ano, alternatibo o kaya naman baka maaaring ikapahamak mo mo na 'to. Tapos 'yon naman sa medyo long-term, so mas ano siya, ang epekto no'n sa tao siyempre mas magiging ano siya, ah, mapili sa kaniyang desisyon, hindi magiging padalos-dalos. Kasi siyempre mas iisipin niya 'yong pangmatagalan. Kaya nag-iiba-iba talaga 'yong epekto. Oo, hindi hindi tayo nasa posisyon
Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Tama, pangmatagalan. Mm. Walang pare-parehas, 'di ba?
Tama, hindi tayo basta-basta nasa posisyon porket, ano, ah, isa kang boss, ikaw na 'yong nakakaalam ng lahat o isa kang magulang. Siyempre titimbangin mo din, 'di ba?
Mm. Sang-ayon ako sa mga sinabi mo.
Ayun, 'yon 'yong sa 'kin, 'yon talaga 'yong may mga epekto. Mm, di ba?
Ayan. Ito naman, ano 'yong mga sitwasyon kung saan mabuti rin bang magpahinga muna sa pag-iisip ng problema?
Ayun, ano 'yan, tamang-tama, ako nga din, eh. Alam mo, isa akong, ano, overthinker, as in over, over. <laughs> Oo.
Mm. Ay, oo, maraming ganiyan, overthinker.
Mm. Tapos 'yon, ah, kumbaga siyempre nakakahingi din ako ng payo, ganiyan. Tapos, ah, nakapagtanong din ako sa psychiatrist, pati sa, ano, sa AI. Kumbaga siyempre, marami tayong tinitingnan na mga solution. So 'yong pagpapahinga, kapag ano na, eh, kumbaga parang nilalamon ka na.
Oke Mm. Hmm. Mm. Oo. Oo. Self-care, kumbaga.